Wo e udah ternyata udah dibayar Kak, cuma itu jangka waktunya lama sampai dia udah nikah tau, Kak. <laughs>
Oh dari dari dia lajang sampai dia udah nikah baru dibayar gitu? Oh ya ampun.
Iya, sampai dia sampai menikah dan ujung-ujungnya aku teror suaminya. <laughs> Iya, iya.
Mhm. Oh, Kakak teror suaminya jadinya bayar, tapi nggak apa-apa lah, setidaknya uang Kakak balik tapi teman Kakak yang hilang gitu. <laughs>
Iya, karena Balik. Iya, tapi kan apa ya, kesel ya, Kak, ya, soalnya aku kan percaya sama dia, "Ya aku bantuin kamu ya udah kamu amanah ya?" "Iya aku amanah kok," katanya gitu kan. Tiba-tiba pas aku kasih sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun loh Kak, itu ujung-ujungnya baru dibayar, dan yang bayar itu tahu siapa? Suaminya yang bayar. <laughs> Ya ampun, aku kesel banget sih itu. <chuckles>
Iya, betul. Iya bener, setuju. Mmm. Oh, ya ampun, tapi untungnya balik ya uangnya, tapi emang, eee, tega banget, tapi emang gitu sih kalau masalah uang, makanya aku tuh paling benci banget tau, eee, masalah utang-utang sama temen, sahabat, sama keluarga gitu aku nggak sih, kalau misalkan ada uang pun gitu ya, sampai dia memohon-mohon apa gimana gitu, eee, aku udah, apa namanya, kalo masalah utang-piutang, soalnya kayak males gitu kayak, mmm, masalah uang tuh pokoknya males gitu, heeh. Apalagi nagih-nagih gitu. Tra terus kalau Kakak sendiri gimana tuh mengatasi perasaan sakit hati? Apalagi kan yang tadi tuh?
Mmm mmm. Iya. Mmm, hmm. Iya kan? Sama temen sih, rumit Kak. Iya. Mhm. Nggak gitu ya. Mhm. Mhm. Berurusan gitu ya? Heeh. Mhm. Iya. <laughs> iya kadang
Di antara dulu-dulu tuh ternyata meninggalkan trauma mendalam tuh masalah uang semua lagi gitu kan, keluarga deket, terus sama sahabat, gitu, terus gimana tuh kalau Kakak?
Heeh. Iya kan, heeh. Iya, kalau aku mah, gimana ya kayak, kalau lagi ingat gitu kan, aku kadang suka tantrum sendiri, apa namanya itu Kak, kan aku sobek-sobek di dekat sama aku gitu, <chuckles> saking kesalnya gitu ya kan, heeh. Tapi kadang, sekarang ini udah apa ya, udah bisa menata emosi juga ya, ya udah aku ikhlas aku ikhlas kok dari kemarin mereka buat seperti itu gitu loh, aku bisa kok ikhlas gitu loh, aku bisa kok menutupin rasa malu aku dulu sama temen aku gitu loh ya, sama orang lain karena perbuatan dia gitu loh ya kan. Ya udah aku bisa bisa paham kok dengan dia, yang yang penting ini jadi pelajaran aku gitu loh, besok aku nggak mau lagi, lakuin seperti itu. <laughs> Heeh, karena jadi pelajaran ya Kak ya, hal-hal yang seperti itu kan.
Oh. Oke. Mhm. Mmm. Oke. Oh.